بُصي في موضوع كده حابب أتكلّم فيه بصراحة هو آآ موضوع يعني مسبّب لي ضغط شوية و فأنا برضه عاوز أحكي فيه كده وعاوز نصيحتِك يعني في الآخر.
اتفضل طبعًا، تحت أمرك في أي وقت.
هو م آآ م موضوع اللي هو الضغط الاجتماعي ب بسبب فكرة بقى اللي هو آآ فكرة إنه لازم، آآ لازم تلبس ولازم كذا وإزاي؟ ما أصل لازم والعُرف وال مش عارف إيه <tsk> هو فكرة إنه إنه في مناسبة كذا لازم تعمل كذا في ال في مش عارف في الظرف الفلاني لازم يبقى مظهرك كذا وتلبس ال جماعة أنا مش أنا مش من النوع ده ومش عارف ليه دايمًا محطوط تحت ضغط إنه أنا لو ما عملتش كذا هابقى شخص خارج عن المألوف، أ ليه ده حاجة ده حاجة بتخلّيني حاسس إن أنا غريب أو إن أنا يا جماعة أنا أنا عادي أنا بس مش قابل الأفكار ديّة وده حاجة ليه أنا دايمًا حاسس إن أنا غريب وسط الناس في ال اللي اللي هي ماشية بالعُرف وإنه لازم وإنه لازم؟
أوكي. إمم. إمم. بالضبط. بالضبط. صح. أنا موافِقة على كلامَك جدًّا، آآ، طبيعة المجتمع دلوقتي بقِت بتبُصّ للمظاهر بشكل كبير، و ومثلًا بسبب إن الناس متابِعة مشاهير على الإنترنت، أو متابِعة آمم، ال الممثِّلين، بينقلوا حياتهم على إنها هي دي ال الحياة المفروض تتعاش.
إمم. آه. بالضبط، يعني ب د يعني دي النقطة بالضبط ال اللي مأرّقاني. فكرة إنه آآ، يعني مثلًا، لأ، ده ده ده مش عارف، ده في trend كذا مثلًا. لأ ده أنتَ لازِم تعمل كذا لمَّا تيجي مثلًا في الخُطوبة أو في منا <tsk> يعني مثلًا أ أنا باضرِب لِك أمثلة حصلت معايا برضه. هو أنا مش موقف ولا 2 ولا تلا يعني خلِّيني أقول لِك مثلًا، هاقول لِك زي مثلًا في الخُطوبة، مثلًا لمَّا كنت خاطِب، آآ، دايمًا الناس كانت أنا حسِّيت إن أنا كنت محطوط تحت ضغط إنه "لأ، أنتَ لازم تعمل كذا." آآ يعني لازم آآ، مثلًا مش عارف أفتكر لِك، لازم من من كل ال من وسط كام لازم كنت لازم يعني، لازِم أعملها يعني. إنه آآ، طيب، لازم مثلًا آآ آآ، يعني <tsk> مثلًا أنا نازل أجازة، لازِم إنَّك تجيب ل لقرايب ال ال خطيبتَك مثلًا، الناس بعيدة يعني. إنما الدرجة الأولى ماشي، ولكن لازِم آه يعني، لازم مثلًا لده ولده، طَب ليه؟
إمم. أنتَ معاك حق فعلًا. زي إيه مثلًا؟ إمم. فعلًا؟!
يعني أنا مش لو ما عملتش كده. آآ، بتبقى أنت بقى إيه، <tsk> يعني أنت غلطان أو إنّه الناس بتنظُر لك نظرة، يا جماعة، طَب ما أنا أنا مش غني الغِنى اللي أنا أعمل كده مثلًا، أو مش قادر.
إمم. بالضبط.
ف
بالضبط، أنت معاك حق فعلًا، المفروض إن هي لو مثلًا جات منّك أنت، تيجي من باب الهديّة، من مب من مبدأ تهادوا تحابوا مثلًا. إنّما لو أنت ما ما قَدِّمتهاش، كانت بتتطّلب منك كده؟
آه. أنا مش قادر مثلًا، أ أنا مش قادر مثلًا ف لأ.
كانوا بيطلبوها بشكل مباشر؟
لأ، مش هُم اللي بيطلبوها، أنا باقول لِك الناس هُم اللي كانوا بي
آه.
بيقولوا إنّه لازم كذا، وإنّه العُرف كذا، مثلًا آمم. آآ فوق في مناسبات مثلًا، هاقول لِك آآ، مناسبات مثلًا، بعيد بقى عن موضوع الخطوبة آه. آه في المناسبات مثلًا آآ، الأهل مثلًا أو ال رب الأُسرة المفروض إنّه يبعت لأخواته البنات مثلًا أو حاجة، آآ اللي هو <tsk> مناسبات بقى وهدايا وحاجات كتير كده، لو ما بعَتتش يبقى أنت كده ما بتودّش أختك. طَب أنا مش قادر، أو إن أنا ما يعني الظروف أصلًا صعبًة علينا كلّنا يا جماعة. طَب أنا هابعت لد لأختي دي ولأختي دي ولأختي دي مثلًا إزاي!
أيوه، أيوه. يا ريت. إمم. يعني علشان أنت مثلًا آآ في بلد تانية أو مسافر، فهمت من كلامك آآ، فبيستغلّوا مثلًا الموضوع في إن أنت تبعَت لهم في المناسبات مثلًا.
أنا آه، بالضبط، يعني أنا يعني ما أنا أ أ أنا أنا مش فكرة إن أنا مسافر إن أنا غَنِي، آآ أنا عندي مسئوليات برضو كتير، وعندي أُسرة مسئول منها، و والحياة صعبة، الدنيا صعبة على الناس كُلّها دلوقتي، آآ يمكن
إمم. أكيد طبعًا. أكيد طبعًا، وأكيد ملزوم مِنك زوجة وأولاد وبي
بالضبط، زي ما باقول آه، زي ما باقول إن هو فعلًا أنا ما ملزوم مني أُسرة وأولاد و يعني الكلام ده كان زمان.
وطبعًا ده بيأثر على ميزانيتك؟
جدًا، ما هو د ال الحاجة ديّة، يعني هتأثر على حق أولادي وحق آآ بيتي مثلًا، أنا ما عنديش مشكلة أنا أنا باحب آه، أنا باحب إن أنا أصرف وأهادي ده وده، ولكن مش من باب إنه لو إنه لازم، يعني حِتّة إن لازم دي أصلًا بتأنبني، وبعدين أنا لو قادر هاعمل في ال يعني الوقت اللي أكون قادر فيه هاعمل فيه.
بيبقوا امم. بالضبط، طيب أنا أنا فاهمة كلامك جدًا، وحاسة بيك جدًا، ما حاولتش مثلًا إنك تغيَّر الموضوع أو ترفض، بطريقة ما تزعلش حد أو تحاول إن أنت توصل لهم، إن أنت مثلًا عندك مسئوليات، أو حاجات مسئولة منك، مطلوبة منك، أنت مش مش بتصرف على دماغك مثلًا، فيه معاك ميزانية، ما حاولتش تعمل كده؟
آه. إمم. والله حاولت طبعًا. بس هي الفكرة أنا طبعًا باقول الكلام ده بس عارفة برضه فكرة إن هو أنت محطوط في منطقة اللي هو التبريرات دايمًا. هو أنا ليه أصلًا هاقعُد أبرّر كل شوية لده و لده أو إن أنا أبرّر إن أنا م أنا مش قادر أعمل حاجة زي كده، هو أنا أصلًا ليه الحاجة ب ليه مفروضة؟ ليه حاجة عُرْف مثلًا أو ح أو أو العادة ت جَرَت العادة على كده في المكان، أو يمكن الكلام ده كان زمان ماشي، أنا مُتفهِّم الناس كانت لها عاداتها زمان، بس دلوقتي أنا ليه مُجبَر إن أنا أعمل حاجة زي كده؟ أنا أصلًا ما باحبّش أعمل حاجة بفكرة إن أنا لفكرة إن أنا مُجبَر عنها. ده ده بيحُطّني تحت ضَغْط إن أنا لازم أعمل، طَب لو ما عملتش وأنا ليه لازم أعمل أصلًا؟!
إمم، إمم. أيوه. فعلًا. بالضبط. بالضبط. خصوصًا أصلًا إن أنت مُغترِب علشان خاطر تقدر توفّر مثلًا المبلغ ده أوال يعني كمان مش قاعد مع أهلك ومش عايش معاهم.
آه. أها. فأنا يعني أنا مش سايب أهلي و وعيلتي علشان إن أنا أروح أشتغل وأتغرّب و واد يعني واودّي فلوسي، طَب ماشي بس أنا أهلي أولى بالكلام ده، يعني ع يعني على الأقل
أنت عندك حق فعلًا، بس هل جرّبت مثلًا تخلّي الموضوع ده مُقتصِر على مناسبات معيّنة، أوقات معيّنة في السَنة والّا الكلام ده طول ال الوقت؟
والله شوفي، خلّيني أقول لِك من الآخِر كده، أنا بُصّي آآ، أنا باعمل، أ أنا وصَلت لدرجة إن أنا خلاص، باعمل اللي أنا قادر عليه وخلاص، ما بيشغلن خلاص، اللي بيقول يقول أو ال يا عم أنا هاعمل اللي أنا شايفه أو اللي أنا قادِر عليه و مش شاغلني بقى، بس جِبت آخري، بس برضه خل يعني عشان أكون واضح معاكِ، أنا <tsk> لو بيّنت إن أنا أو قعَدت أقول لِك إن أنا لأ مش فارِق لي وبتاع، بس برضه بازعَل، باتضايق في الآخِر، إن هو برضه الكلام بيضَايق مهما كان برضه باتضايق أو مهما الواحد عمل
امم. خلاص بقى جِبت آخرك بقى. أنت عندك حق طبعًا، عندك حق طبعًا إن أنت تتضايق. آآ بس هل جرّبت مثلًا تسألهم ده مثلًا من دافِع العشَم أو الحُب ليك والّا استغلال مثلًا؟
امم. امم. ما هوَ أنتِ بُصّي، أنا برضه في حاجات كده ما باقدَرش أتطرّق ليها، يعني أنا مش هارُوح أتكلّم كده صراحةً مع أخواتي مثلًا بنات أقول لهم آآ، هو أنا كذا، يعني بيبقى في أمور شايكة كده ما أقدَرش برضه إن أنا آه يعني مش هاعرف أتكلّم معاهم في الحِتّة دي برضه لإن ما هتقول لي إيه مثلًا هتقول لي لا يا أخويا ما تجيبش طبعًا أنا م امم.
امم. بالضبط. ده مش حاجة يعني، بالضبط، بالضبط، بالضبط. آآ جرّبت تدخُل لهم مثلًا من طريقة إن هو ده بيأثّر على ميزانيّتك ومصروفك، بالذات إن هم بنات ومتجوزين وأكيد فاهمين إن مش طول الوقت لازم يبقى معاك آآ مُرتّب مثلًا أو فلوس زيادة عن حاجتك وكمان عندك أسرة، آآ، هل جربت ت توصّل المعلومة بالشكل ده؟
ف آه، هم فعلًا متجوزين ومربيين أُسر زي ما قُلت فعلًا، ولكن آمم <tsk> آآ
إمم. يعني هيبقوا فاهمين الموضوع؟
أعتقد ممكن فعلًا. والله فكرة برضه، هي دي الحِتّة اللي ممكن آآ تسمّع معاهم شوية، أو اللي هو هيحسوا بيها فعلًا، لإن هُم <tsk> ما أكيد عندهم أُسرة برضه، وهي حاسة بج بجوزها مثلًا وحاسة إمم
بالضبط. أو مثلًا تقتصر على هدايا بسيطة، وأنت مثلًا نازل من السفر، ما تبعتش يعني مثلًا شوكولاتة، مثلًا حاجات بسيطة، وأنت نازل مَرّة كده، ومَرّة هدايا حلوة، مَرّة اللي يطلبوه، لحد ما يفهموا مثلًا إن طبيعة إن إن دي حاجة مش موجودة طول الوقت، تجيب مَرّة، مَرّة ما تجيبش، وتوضح لهم إن الموضوع مأثر على ميزانيتك المَرّة دي، وإن المَرّة اللي بعدها هت هتجيب، وهتكون محضّر نفسك.
إمم. إمم. إمم <tsk> أ مش عارف الصراحة، تفتكري دي ممكن تكون طريقة، علشان أوصل لهم الفكرة بأسلوب كويس يعني يعني امم.
بالضبط، آمم، ما تبقاش مَرّة واحدة، تبقى حاجة تدريجي، وفي نفس الوقت آآ تحفظ مشاعرهم، اللي هو جايب هدية بس على قد تكلفتك، وفي نفس الوقت ما أهملتهُمش، أو ما تغاضيتش عن وجودهم خالص، آآ لإن برضه الهدية تهادوا تحابوا، فالهدية برضه بتفرق معاهم، وهُم إخواتك فمش هتفرق معاهم هي هدية كبيرة والّا صغيرة، على قد ما هتفرق معاهم قيمة الهدية إن أنت افتكرتهم.
إمم. فهمت. حلو. امم، والله عندِك حق فعلًا، هي ماشي، أنتِ عارفة فعلًا فكرة إن أنا يعني هدية كده وأنا نازل مثلًا إجازات آآ، مع كلمتين حلوين زي ما بتقولي مثلًا وأشرَح لهم الوضْع، أكيد هيفهَموا طبعًا، هو أكيد هيفهَموا ليه لأ، ما عَندهم عيلة و وعندهم مسؤوليات و فحلو والله، طيب حلو، أفكّر فيها أنا ال الفترة الجاية وعلى مهلي خالص، آه.
بالضبط. أ أكيد. وكمان، أ وكمان أنت اخوهم الوحيد فأكيد هيقدّروا ده ومش هيسألوا أصلًا لو أنت نازل بحاجات مش هيسألوك أصلًا مثلًا، ما جِبتش هدية حجم أكبر ليه، هيفرَحوا بالهدية وبس.
إمم، حلو أوي، خلاص أنا هاعمل كده إن شاء الله وهارتّب بس كلمتين كده كويسين يعني بحيث إنه يعني يكونوا كلمتين حلوين و أوصّل لهم الرسالة بأسلوب بسيط كده وواضح. أنا بصراحة يعني شاكر ليكِ إنِك سمعتيني كده و ادّتيني يعني نصيحة حلوة إن شاء الله أجرّبها بإذن الله وإن شاء الله تمشي يعني، باشكرك، شكرًا جزيلًا.
بالضبط. أنا أنا تحت أمرك في أي وقت.